Allora, come crei una routine di recupero che funzioni davvero, sia mentale, fisica o semplicemente dopo un allenamento?
Allora diciamo che, per me la routine giornaliera include anche dei momenti per appunto il recupero di energie mentali e anche il recupero di energie fisiche perché diciamo, per quanto riguarda le energie fisiche io comunque per 6 giorni a settimana, circa 3/4 d'ora al mattino mi alleno, quindi ho delle mie schede di calisthenics da fare in casa, a corpo libero ehm, anche abbastanza intense quindi comunque, il recupero fisico appunto, per poi fare allenamento 6 giorni a settimana è una cosa fondamentale per me e poi il fatto comunque anche di lavorare da casa, ehm, questo sicuramente mi dà una grande flessibilità temporale, una grande comodità
Okay. Esatto. Te che te lo stavo per chiedere se tu se riuscivi a avere una routine mattutina o riuscivi a incastrare tutto?
però, mi rendo conto però mi re Sì, però mi rendo conto che mi serve anche poi della routine per recuperare le energie mentali che magari utilizzo nel lavoro online. Quindi diciamo di sì, che la routine di recupero per me è fondamentale sia da un punto di vista mentale, sia da un punto di vista fisico.
Ehm, qual è qual è s quale sare la la tua routine? Cioè tu fai le dopo 3/4 d'ora come recuperi, <sniffs> nel nell'esercizio fisico, e poi magari dopo lavoro, appunto con 'sto lavoro online, che sei tanto tempo davanti al computer, quindi ti sforzi mentalmente come ti recuperi, esci, ti distrai un po', o passi su un altro schermo, e penso, giochi alla Playstation o guardi un video?
Al Ehm, okay allora vuoi partire prima dalla come recupero dall'allenamento, o come recupero mentalmente dal lavoro?
Recupero allename recupero fisico.
Okay. Allora diciamo che, ehm, la mia routine mattutina prevede l'allenamento, quindi io banalmente mi sveglio, mi rinfresco il viso con dell'acqua fredda, mi bevo una tisana, e poi ecco mi mi alleno per circa questi 3/4 d'ora; poi una volta finito l'allenamento, inizia un po' quello che è la routine di recupero, ovvero: io faccio sempre una decina di minuti di stretching con delle posture, ehm, e ti dirò, da quando ho iniziato a implementare lo stretching, da circa 1 anno e mezzo nel dopo l'allenamento, non ho più avuto infortuni, perché ad esempio nel
Okay. Ah lo fai dopo. Perché comunque ti f a caldo lo fai l'allenamen lo lo stretching.
Sì, esatto perché a caldo a
Magari a qualcu Ah okay sono più elastici magari i muscoli.
Esatto, essendo caldi sono più flessibili, più elastici, quindi riescono ad allungarsi di più, anche i tendini, le articolazioni, i nervi. Ehm, diciamo che, da quando ho implementato appunto lo stretching dopo l'allenamento, che ormai lo faccio da circa 1 anno e mezzo, non ho più avuto infortuni. Magari in passato mi ero ho avuto degli stiramenti al pettorale, delle contratture quadricipiti, ehm, delle infiammazioni magari al tendine sovraspinato invece ad oggi, fortunatamente non ho più questo problema. Dopo lo stretching, un'altra cosa che a me ha fatto, sai, un grande beneficio, è stato fare subito una bella doccia calda, ovviamente se <chuckles> magari è estate, magari la faccio un po' più tiepida, però sai si pensa che sia solo la doccia fredda, che fa bene al corpo
Okay. Ah, okay, dici Eh, esatto, che ti risveglia un po', ma invece anche la calda ti rilassa abbastanza i i muscoli esa
Esa hai detto proprio bene, che la doccia fredda sicuramente attiva il corpo, però la doccia calda dopo un allenamento consente a rilassare i muscoli a sciogliere anche, sai, un po' di tensione mentale, e poi diciamo che il caldo favorisce la disinfiammazione di quelle che sono i tessuti, poiché appunto favorisce, ehm, la circolazione quindi questo credo sia
Esatto, ma tu in questa doccia calda, te la fai normale, oppure passi il getto caldo, quasi bollente proprio, nelle zone, che magari hai allenato le gambe e allora te lo passi sulle gambe, in modo tale che appunto il muscolo, il quadricipite rilassi, oppure una doccia completa e ti scarichi tutto?
Allora, diciamo che io in generale, la faccio, diciamo così, una doccia normalissima, però, ehm, sicuramente ci sono dei giorni in cui magari sono un po' più indolenzito in alcune aree del corpo, quindi magari ammettiamo che ho voluto aumentare i carichi dello squat, ho voluto aumentare i carichi delle trazioni, ehm, e quindi magari allora sì vado a sai anche giustamente per 30 secondi magari alternato per un tricipi
Okay. Okay. Sì, sì giusto, cioè non è che ti devi ustionare la gamba per per rilassarti, però lo tieni, un getto non tanto forte in quella zona lì.
Esatto. Sì, e questo credo sia una cosa ottimale, per appunto andare a rilassare un po' i muscoli, favorire un po' la circolazione, quindi evitare che ci siano ad esempio delle contratture, o anche altri problemi muscolari magari più gravi.
E questa routine qua è tipo l'hai fatta da autodidatta oppure hai chiesto consiglio a qualche personal trainer, o con la tua esperienza del calisthenics o dell'attività sportiva te la sei creata da solo, perché i secondo i tuoi bisogni?
Guarda, allora, diciamo che io è da quando ho 6 anni gioco a calcio, quindi ho giocato a calcio per quasi 20 anni della mia vita e vado in palestra da circa 3, 4 anni e pratico calisthenics da circa 1 anno e mezzo. Quindi, diciamo, comunque di esperienza ne ho maturata e a me piace molto anche studiare da autodidatta su YouTube e anche, sai, non banalmente solo da personal trainer, ma proprio da scienziati. Quindi, ad esempio, io ho delle grandi informazioni magari da dei neuroscienziati piuttosto che dagli esperti di biochimica e, sai, provando un po' alcune cose con l'esperienza, ascoltando il mio corpo, diciamo che da autodidatta sono riuscito a strutturare un po' questa routine che veramente mi fa stare molto bene e mi fa recuperare in maniera ottimale.
Okay. Ah, okay, bello. E comunque dal di esercizio corpo fisico, a tipo adesso tu ti alleni a casa, quindi in palestra magari ci vai poco. Noti differenza quando fai allenamento calistenico e pesistico, o magari il tuo corpo reagisce m meglio al calistenico oppure più alla pesistica?
Guarda, questa è una domanda interessante perché io, ehm, quando andavo in palestra, ehm, sì, ci andavo, però non lo so, non mi lo facevo più per disciplina, ecco, per un discorso di massa muscolare. Però io a volte mi rendevo conto che gli esercizi erano sempre monotoni, ehm, come posso dire, non è che ci fosse una grande varietà. Tutti esercizi di isolamento, sì, magari alcuni multiarticolari, però sempre con i pesi, aumentare il carico, e a volte in palestra mi sono anche infortunato, quindi ad esempio mi ero stirato il pettorale, eccetera. E mi ricordo che ci fu questo mio amico che mi disse: “Guarda, vieni con me a fare un un allenamento di calisthenics." Io non sapevo cosa fosse e alla fine poi, sai, in un parchetto in cui ci sono le parallele per fare i dip, quelli frontali e quelli intermedi per fare le trazioni, e io da lì mi sono appassionato e ho iniziato un po'
Okay. Mh-mh. Hai sentito esatto, hai sentito anche magari che il corpo rispondeva meglio a queste tipologie di esercizi.
Sì, assolutamente sì, perché alla fine comunque anche studiando il calisthenics, diciamo così, è il fatto di avere comunque il peso del nostro corpo sicuramente non va a sovraccaricare i muscoli e sicuramente quelli che sono stiramenti, cioè, è veramente quasi difficilissimo, se non infattibile.
Okay, quindi ti alleni ti alleni con il tuo corpo. Cioè, se fai dip, sollevi il tuo corpo, non carichi 100 chili, per dire, in palestra, che: “Sì, ce la faccio, ce la faccio.” Ma magari a lungo andare appunto puoi, ehm, riscontrare qualche infortunio. Invece, io alzo quella forza del mio corpo, alzo me stesso e quindi è anche una cosa un po' più equilibrata.
Sì, esatto. Poi, diciamo che magari qualche chilo lo vado a mettere per, magari, quando ovviamente il corpo si abitua e sviluppa una certa forza, però comunque sono carichi bassi e sicuramente graduali. Tendo a non forzare, però anche il fatto comunque nei calisthenics intanto i movimenti sono tutti multiarticolari, quindi, sai, banalmente, se io faccio un dip, ehm, non è che isolo il tricipite o il petto, ma lavora petto, tricipite, spalle, e quindi proprio è la stessa cosa anche in nelle trazioni.
Sì, tutto, tutto molto completo. Certo. Trapezio. Esatto, esatto. Ma nella nella tua poca esperienza, consigli oppure, ehm, magari al parchetto col tuo amico avete visto persone che non sappiano proprio come muoversi o facevano esercizi sbagliati, andavate a correggerli oppure imparavi, diciamo: “Quello così non si fa, meglio farlo in un altro modo”?
Guarda, diciamo che quella volta lì è stata proprio la mia prima volta, infatti da quel m giorno lì son passati comunque 1 anno e mezzo in cui, diciamo così, ho avuto la possibilità di sperimentare tanti esercizi, ho avuto la s possibilità di sperimentare anche, sai, banalmente, quante serie fare per un esercizio, quanto avere di tempo di recupero e quindi diciamo che
Okay. Ecco lì. Insomma, cu curiosità lì. Ehm, tempo di recupero vai tipo lo guardi su YouTube che ti dice: “Fanne 10, recuperi 3 minuti,” oppure vai a sensazioni del tuo corpo? Nel senso, vai a sfinimento, come si suol dire.
Ma diciamo che anche qui viene in supporto, ehm, sempre la scienza. Diciamo che ogni serie per essere allenante deve essere a cedimento. Ogni serie che non è a cedimento purtroppo non è allenante. Diciamo che ad oggi ti faccio un esempio molto semplice di quella che è ad esempio una mia scheda, ehm, che sono 2 schede alternate, ecco, una, tra virgolette, “di parte frontale”, quindi petto, spalle, tricipite e magari le gambe, e una più di parte della schiena. Quindi, ad esempio, quando è il giorno della schiena io ad esempio ho, ehm, la mia sbarra per le trazioni con un'impugnatura neutra, che ho visto che è quella che mi permette di non infortunarmi, non sollecitare, diciamo così, il tendine sovraspinato, che mi ha dato un po' di noia in passato quando facevo pesi. Esempio, faccio ven venti serie tutte a cedimento, con 1 minuto di recupero tra ogni serie. Diciamo che questo mi permette sia di sviluppare muscoli, forza anche, ma anche di curare un po' anche il cardio, sai, facendo così tante serie con ripetizioni un po' alte, e
Okay. Mh. Okay. Esatto, ehm, ma e incominci anche andare sul cardio, quindi a controllare il respiro, non andare in affaticamento e comunque equilibrare il tutto, che am appunto può essere anche più prestante come cosa, soprattutto il controllo del respiro in questo esercizio a corpo libero.
Sì, esa Esatto, diciamo che poi a me, ecco, correre non mi è mai piaciuto, ehm, camminare invece mi piace molto, quindi diciamo che, sai, mettendo un po' insieme questi 2 fattori, anche controllando molto il respiro, come hai detto te, ehm, riesco ad avere un po' un effetto duplice, <chuckles> benefico e devo dire che io mi trovo veramente bene perché è un allenamento intanto
Oka okay. Quindi hai notato che ci sono molti più benefit rispetto alla pesistica o comunque la alla palestra statica, diciamo, che stai lì a fare appunto, ehm, pressa con le gambe oppure le croci. Invece a corpo libero ti gestisci tu e te lo mhmm, e te comunque hai molti più benefit e anche rischi e anche rischi di meno infortuni, penso.
Sì è, mhmm, b Sì, io parlo poi per la mia esperienza personale, perché poi ogni persona è a sé, però io sicuramente ho evitato al 100% quelli che sono gli infortuni, ho un allenamento che mi piace di più, quindi è più divertente, e il fatto di avere anche esercizi multiarticolari, ehm, non isolati, ehm, da quello che ho notato crea anche una massa muscolare più uniforme, perché sai, magari andando ad isolare troppo spesso alcuni muscoli, magari bicipiti, tricipiti, i deltoidi, si crea poi di essere
Sì. Vedi quelle persone che hanno le gambe secche e sopra sono enormi, e dici: "Ma scusami le gambe le alleni o o cosa."
Sì, esatto. Poi diciamo che anche il fatto di, sai, fare esercizi multiarticolari con, lo so, le trazioni, i dip, crea appunto una muscolatura un po' più genuina, uniforme, e sai, si risparmia anche tanto tempo, una cosa fondamentale, perché io mi ricordo che in palestra andavo ad esempio, ehm, 1 ora, 1 ora e un quarto. A oggi con 40, 45 minuti ho già fatto tutto e quindi sicuramente è un un miglioramento in più anche questo.
E e ottieni anche risultati migliori: riduzione del tempo, più concentrati, ehm, meno fatica e meno rischio di infortunio.
Sì, diciamo che quindi anche poi la routine di recupero è anche facilitata, perché appunto, ehm, il recupero è anche fatto un po' nella prevenzione, ovvero della scelta di questa disciplina che sicuramente favorisce un recupero più veloce e anche meno drammatico, diciamo.
Esatto, ma invece tu mi hai parlato di 2 schede differenti: una frontale e una d della schiena, comunque del parte dietro del corpo. Dopo aver fatto queste schede, il recupero dopo è uguale per entrambi oppure cambia in base alla tipologia di parte del corpo che alleni?
Allora, diciamo che io ho provato a fare 2 cose separate, quindi 2 tipologie di stretching e posture a seconda della scheda, però alla fine mi son reso conto che preferisco magari fare uno stretching un po' più lungo, o anche magari di 10, 12 minuti, farlo un po' total body, quindi un po' per tutto il corpo, con posture ed esercizi di stretching, sai, un po' tutti i giorni per tutto il corpo. Questo credo sia quello che ha funzionato per me, quindi non andare ad isolare anche lì i muscoli nello stretching, ma avere una
Esatto è quello che volevo chiedere, se faccio magari gambe faccio solo stretching delle gambe e non lo faccio nelle braccia o nelle spalle o nella schiena. Lo fai sempre completo.
Sì, assolutamente sì, anche perché poi nel calisthenics banalmente, se io faccio una trazione, che comunque va a lavorare principalmente la schiena e i bicipiti, comunque essendo un movimento a corpo libero naturale, è normale che poi anche altri muscoli vengono coinvolti, come ad esempio parte del deltoide, parte del petto, parte degli avambracci. Allora io credo che poi, ehm, almeno per il calisthenics e per la mia casistica, lo stretching a corpo completo alla fine di ogni allenamento credo sia stata un'arma vincente per recuperare in modo ottimale.
Certo, ma invece, curiosità, lo usi anche come, mhmm, diciamo, valvola di sfogo il calisthenics? Senso una notte in bianco non riesco a dormire, mi sveglio, e comincio a fare gli esercizi oppure non sei così fissato/appassionato?
Guarda, diciamo che sicuramente sono appassionato, diciamo che a me il calisthenics piace f farlo, ehm, principalmente al mattino, nella mia routine mattutina, appunto per intanto svegliare il corpo, darmi un po' quella botta di adrenalina che sicuramente mi serve, e poi anche sicuramente per una questione, sai, un po' magari estetica, di massa muscolare, ma anche di forza, che poi è sempre funzionale nella vita di tutti i giorni, ehm, no
Certo, ma invece c'è stato qualche momento che al posto di farla al mattino l'hai fatto la sera per eventuali disguidi o cambi di programma? Hai sentito qualche differenza oppure sei riuscito a mantenerla sempre al mattino?
No, io la mantengo sempre al mattino, perché alla sera, ecco, diciamo che non è troppo salutare allenarsi alla sera, perché poi si rischia poi di andare non addormentarsi bene, di avere un sonno di scarsa qualità, perché sai, un corpo rilassato ti fa dormire bene, invece un corpo ricco di adrenalina purtroppo fa fatica ad addormentarsi, quindi alla sera non mi all
Perché il corpo è attivo. Quindi neanche dopo una doccia, come dicevi prima, cioè, fai: "Mi alleno alla sera perché non sono uscito al mattino, mi faccio una doccia e mi rilasso." Invece no, rimane sempre attivo il corpo.
No. Esatto.
Va bene, g io ti ringrazio molto per questa condivisione di pensiero e speriamo di risentirci.
Grazie a te, è stata davvero una piacevolissima chiacchierata e ti auguro anch'io una buona giornata.